Nel ambito musicale, sì. Sì, <clicks tongue> perché, a me piaceva scrivere le canzoni, e invece per per fare quello che avrei voluto fare, quindi portare la mia musica a tutti, avrei dovuto, ehm, fare un sacco di co ma sì, ma fare un sacco di cose proprio a livello lavorative e quotidiane che non mhmm, che non non rappresentavano quello che volevo fare, capito, cioè, sai, magari dovevo stare a rapporto con l'ufficio stampa, con l'avvocato, con il commercialista, quello e l'alt no, no, no, rovinava tutta quant rovinava tutto il resto, no, e quindi quindi niente, ho fatto un passo indietro, ho cominciato a lavorare dietro le quinte all'inizio. Ad es attualmente, ad esempio, c'ho uno studio di registrazione che ogni tanto ci vado.
Ah okay. Sì. Scendere a compromessi. Okay. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, no, ho capito. Ehm, mh. sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Ehm Sì. Ah, okay, quindi non hai abbandonato la musica alla fine?